М мне кажется, э, у меня дома скоро <chuckles> начнется настоящая война. А, <sniffs> начнем с того, что, мы живем, а, в другой стране, и ко мне переехала моя мать. А, так сложились обстоятельства. Домой она, в нашу страну, вернуться не может. М Да, мама, она не говорит на местном языке, да и я не особо говорю на местном языке. Мы говорим про греческий.
Понятно. Мгм.
Ну, то есть чё-то понять мы можем понять, потому что слова очень похожие, но в большинстве случаев нет. Потому с местными контакта как такового, ну он не вырисовывается, скажем так. Мы для них, э, чужие, они для нас чужие. Английский у меня хороший, у мамы средний, у наших соседей <sucks teeth> не очень.
Ясно.
Ну, и, естественно, у нас, э, восприятие культуры другое. То есть, у нас не принято дома держать мусор.
Ну конечно.
Мы должны вынести мусор, потому что он воняет. Плюс мы живем на последнем этаже, там тараканы. А еще когда жара, это ж дикая вонь, потому что мы нагреваемся больше всего. Да и даже когда холодно, ну, неприятно.
Да.
И, блин, иногда заводятся реально тараканы, а иногда у нас здесь недалеко столб вот с этой электроэнергией, да. Ну, вот эти вот, з кабеля. Мы видели, как бежит по ним крыса неоднократно. Ну, то есть, э, если чё, ч чем-то будет пахнуть, то я уверена, что эта крыса будет у нас, а, <chuckles> дома. И соседи, они нам подбрасывают всё время страничку, распечаточку на бумажке черно-белую: "Пожалуйста, не выкидывайте мусор, а, выкидывайте мусор только в среду до такого-то времени либо только в воскресенье".
Так.
А остальное время живите вот с этой вонючкой. <laughs>
М-да, ну, слушай, ну, ситуация, действительно, непростая, я тебя прекрасно понимаю. А такая, как бы во-первых, ну, культурные, естественно, особенности особенности, э, проживания в стране, они определенные, они действительно различаются. И, бывает, вот к таким вещам трудно приспособиться, и, скорее всего, вообще невозможно к таким вещам приспособиться. А, поэтому очень жаль, что вы попали в такую ситуацию. А, скажи, пожалуйста, вот это единственный вариант, да, вот, э, мусор выкидывать по средам и больше, а, никаких вариантов не предлагают?
А. Мгм. М, нет. То есть, в той, вот, распечатке, а у нас мусо мусоровоз приезжает, причём, нет точного времени, он может опоздать, он может приехать на час раньше. А, то есть, примерно между 5 и 6 в а, в среду и примерно в это же время, плюс-минус час, в воскресенье. М, и они, ну, вот, у нь у нас обычный дом, старый дом, это не новомодный дом. Дом, наверное, 70-я. У нас, вот, есть активисты, которые себя называли менеджментом, и вот они собрались, <chuckles> не знаю, на нас на сколько человек они собрались, и вот придумали нз замечательные эти правила. И вот теперь они разбрасывают, сколько у нас квартир, зна здесь наверно, 10-12, вот разбрасывают <chuckles> под дверь вот так вот прям с утра, чтобы не пересечься, но чтобы всё-таки нагадить, вот испортить <chuckles> настроение с утра, разбрасывают. "Вы выкинули мусор? Вы такие плохие! Вот выкидывать только тогда-то и тогда-то".
Мгм. Так. Понятно. То есть, э, аф это не официальный какой-то менеджмент, да? Это, э, а просто, э, именно активисты, то есть, они никакой официальной силы, э, так сказать, не имеют и никакого влияния н не имеют. Это просто обычные жители.
Но вот здесь я немножко не знакома с законами, потому что у нас законы на острове такие, что есть какие-то там, ну, <chuckles> ты з прям законы, как вот в конституции, но далеко не не факт, что вообще сама страна будет вот по этим законам жить. Например, у нас по закону нельзя шуметь после 11 часов вечера. Это так не работает. Все шумят. То есть сколько раз я бы там, допустим, не психовала, потому что я хочу поспать, мне с утра там рано на работу либо на учебу, да, даже, там, не пыталась звонить в полицию, а полиция у меня здесь за углом, то есть она все слышит. Э!
Ну да. Ясно.
Надо потерпеть. Мгм. Да. Вот.
А, ну и как ты себя вообще по этому поводу чувствуешь? А ты, а, ка ко ку ц как, э, что у тебя вот после, <grunts> вот всех вот этих вот правил, листовок? Как у тебя настроение и как у твоей мамы настроение?
М. <grunts> Маму, естественно, бесит, потому что у нас хозяйством заведует мама, я учусь и работаю. Маму это бесит, потому что она привыкла, что она может выйти и спокойно вынести мусор. У нас, а, в Украине никогда не был не было драмы из-за мусора. М-да, у нас, правда, ни никогда мусор не стоял прямо под балконами, да, но у нас и нет вот, ну, квартир, которые вот на так называемом нулевом этаже. У нас квартиры, ну, с нашего 2 этажа, по сути, вот как вот в постсоветском пространстве начинаются. Потому сказать, что там прям так сильно воняет, в особенности зимой, щас же у нас холодно, ну, куда вонять-то? Летом я еще могла бы, наверно, понять, потому что действительно там понавыбрасывают всякого разного, там, допустим, там куриные потроха. Естественно, там через, ну, часа 2-3 будет очень так, ну, неприятно. И я, наверно, могу понять соседей с 1 этажа, но когда уже это не жарко, ну так что ж вы тира ть тираните-то людей? Вам это не будет вонять по-любому.
Понятно. М-да. Точно.
И, э, мама, ну, всё время ругается, она всё время сражается, она с повышает голос, ну, потому что у нас конкретно, а, открытая планировка, и у нас есть, ну, запах. То есть за 2-3 дня, да, в небольшой, э, мусорной урне у нас накапливается мусор.
Ну да, естественно.
Там какие-то там, не знаю, обрезки мяса, там, допустим, рыба. Лосося поели- ну, мы ж не будем хранить кожицу от лосося в холодильнике всё это время. <chuckles>
Ну конечно, да, это очень неудобно, и понятно, что это, м может очень сильно раздражать. А, э, то есть получается, что ту э, если вы выносите мусор, да, то есть если н не ждать вот эту вот машину, которая приезжает- мусоровоза, а, то если вы выбрасываете, то вам просто его нужно, как бы вы его с вы выбрасываете на 1 или 0 этаж, или вы выставляете его на улицу?
Мгм. Не, мы храним у себя это дома, то есть, ну вот какой вариант? Хра э, держать мусор в холодильнике, чтобы в холодильнике всё попортилось? Ну нет. Держать на балконе? У нас балкон, смежный со спальней. <chuckles> Нет. И плюс там крысы бегают, и у нас вороны такие шкодные очень птички. А, они любят покопошиться, поэтому там весь мусор будет ра не не не просто по нашему балкону, да, разбросан, он будет разбросан еще и по всему району, этот весь мусор.
Эх, ага, а. Да. А, а
Очень бодро и радостно причем. <chuckles> Пот
<grunts> Слушай, а есть, может быть, возможность как-то п ты не замечала вообще, что кто-то куда-нибудь еще мусор выносит или вывозит? Может быть, есть какие-то там, не знаю, мусорные станции, куда это можно выкинуть, или какие-то вокруг баки? То есть, э, вот помимо мусоровоза ты видела еще какие-то варианты, или слышала, или, может, поговорить с соседями на эту тему?
Ну как вариант, мы думали подкидывать мусор в в мусорку другого дома. Ну у нас они все, не то есть без замков, не защищены. То есть, по сути, идешь и видишь мусорку, можешь в неё чё-то выкинуть, если тя, конечно, не запалят. Если запалят, могут, ну, придолбаться, скажем так. Но самое интересное, что когда мама не выдерживает, и под покровом ночи, после 1:00 ночи, выходит тихонечко выкинуть этот мусор. Она открывает вот эту мусорку нашу, и там уже мешков пять, а то и десять, а иногда и больше уже навалено. То есть мы не единственные, кто выкидывает мусор не в ровно в тот день, когда его забирают. Самое интересное, что мы далеко не единственные. И вот чё реально подбамбливать, ну нас в осн в основном в доме живут киприоты. Вот мне просто интересно. А вы своим, вот эти вот писульки свои, подкидываете, по утрам? Либо своим не подкидываете, тока вот нам подкидываете? Вот этот меня дико интересует и действительно подгорает очень сильно.
Мгм. А. А куда вот эти вот э вот куда мама у тебя под покровом ночи этот мусор выносит? Ку куда? Там, а, просто на улице ста там уже 5 эти пакетов или бак мусорный? А, ну то есть в принципе, в принципе если бак есть, то почему им не воспользоваться? И если нету какого-то официального руководства да, которое действительно там не знаю штрафует, или там у них офис свой какой-то, а, или какие-то правила, которые там написаны, где-то прописаны, то почему нельзя пользоваться баком, если это просто решили вот да так вот решили активисты. Это это непонятно почему. Почему нет? Можно спокойно выбрасывать и даже, наверное, днём.
Ну бак, мусорный. Ну вот я тоже об этом думаю. Более того, мы платим каждый год 300 с чем-то евро за вывоз мусора, то есть мусор мы выкидываем не бесплатно, если что.
Мгм.
Но так как мы здесь живем по сути на птичьих правах, то есть мы снимаем квартиру, да. Если, допустим, они будут на нас часто жаловаться хозяйке, я начинаю опасаться, ну а вдруг хозяйка решит, что мы неудобные квартиросъёмщики, и она из-за этого с нами ра разорвет контракт. Найти квартиру на Кипре посреди года очень тяжело, потому что мы живем в городе, который очень сильно привязан к университетам. То есть щас по большинству нормальных квартир уже сидят какие-то люди, какие-то студенты живут. То есть это нужно будет, либо снимать, типа, на процентов 30-40 дороже, чем мы щас платим за квартиру, либо даже не знаю. А еще это всё перевезти в другую квартиру, я сд живу в этой квартире уже, по сути, 10 лет, и тока вот в этом году они решили устроить этот концерт. <chuckles>
Ну да. Понятно. Ну, может быть, тогда имеет смысл узнать у того, кого снимаете квартиру, если у неё есть какие-то проблемы с этим, а, и уже от этого исходить. И если нет никаких проблем, а, у неё, если вы можете выкидывать просто мусор в бак, то вы можете спокойно это делать.
По сути, да, ты права. Если есть ну карт-бланш, то а что меня может останавливать этого карт-бланша? Другое дело, если тебе скажут, что типа: "О нет, ни в коем случае не выкидывайте, по правилам, всё по правилам", ну видимо, придется жить по правилам. <chuckles>
Ну так, к сожалению, иногда приходится, но всё равно попробуй узнать, если есть какие-то альтернативные варианты. Я надеюсь, что всё-таки такие варианты найдутся, потому что ситуация действительно очень неприятная.
Ой, я тоже надеюсь. Спасибо большое, что поддержала. Ну, если что, з пускай вороны раск ра раскидают мусор по всему району. <chuckles>
Ну да.
Может, передумают. <laughs>
<chuckles> <exhales> Ну хорошо, я держись, э, я желаю вам с мамой удачи в этой ситуации, как-то её разрешить без ущерба для вас.
Да, спасибо большое.
Коне